Hallo, einen wunderschönen Sonntag. Wie geht's dir?
Ebenfalls einen wunderschönen Sonntag dir. Ähm, mir geht's tatsächlich super, also, ich bin schön entspannt. Ich mache mir gleich noch oder eher gesagt später noch etwas zu essen, wahrscheinlich Spaghetti Bolognese. Und sonst den ganzen Tag über ist es hier eigentlich auch super. Also, ich kann mich nicht bekl äh, ja, beschweren. Wie geht's dir denn so?
Dankeschön. Danke. Klasse. Schön. Ja. Ja. Gut. Mhm. Beschweren ist immer gut. Ja, mir geht's mir geht's klasse. Also, es ist ja noch relativ na ja gut, ist Mittagszeit. Habe jetzt grade noch kurze Pause gemacht, bisschen was gegessen und dann gehe ich, glaube ich, nachher noch 'n bisschen raus und, ne, vertrete mir noch die Füße, das wäre ganz gut. Und, ähm
Mhm. Genau. Mhm. Ah. Ja stimmt, du hast ja noch genügend Zeit dafür. <chuckles>
Ja. Ja, ja, definitiv und ansonsten lasse ich den Tag ausklingen und schaue mir irgend 'ne Serie an heute Abend und nehme es relativ locker. Wäsche habe ich gestern schon gewaschen, alles gestern fertig gemacht und so, ja. <laughs> Ja. Du sage mal, was was denkst du denn, was ein guter Chef was einen guten Chef ausmacht?
Mhm. Okay. Ja du, warum nicht? <chuckles> Mhm.